Ừm, hợp lý quá ha. Ng đúng là như vậy thì có thể là tự bảo vệ chính bản thân mình, đúng hông nè? Mà bạn ơi, ờ, có b hiện tại bây giờ có cái xu hướng là đi du lịch á, thí dụ như bạn có bạn trai bạn thì cũng sẽ cũng đỡ hơn có người trấn an tinh thần bạn ha. Nhưng mà nhiều khi có xu hướng là đi du lịch một mình á bạn, đặc biệt là các bạn nữ cũng có cái xu hướng đi du lịch một mình cũng nhiều á, thì, ờ, với kinh nghiệm mà bạn trải qua và bạn cũng là nữ nè, thì bạn có những cái lời khuyên cụ thể nào cho cái việc mà các bạn nữ ấy chuẩn bị một cái chuyến du lịch an toàn và bảo vệ cả tài sản và tính mạng hông nè?
Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ừm, nếu vậy á, các bạn nữ á là phải thường xuyên, à, giống như là, gửi định vị liên lạc với gia đình nè, là thứ nhất nè. Thứ hai nữa, ờ, là đi á, mình đừng có đem cái tài sản ra để mà người ta thấy, nói chung mình cũng cất gọn vào túi, ăn mặc đừng có, gọi là, quá gây cái sự chú ý như là hở hang quá, hay là, ờ, đừng có làm những cái hành động như là đi lại máy ATM rút một đống tiền, hay là mình đừng có nên mình chuẩn bị sẵn cho mình đi, đó. Mình có thể là, à, có một cái túi an toàn mình đeo ở trước, rồi có thêm một cái khóa nữa như vậy cho chắc ăn nè, đó. Rồi á ừm, ừm, hồi á nếu mà có tình huống gì xảy ra là mình phải kịp thời quan sát, mình, ờ, hô hô hoán lên, mình la lên hoặc là mình nhờ người dân địa phương giúp cho mình.
Ô, hợp lý quá! Ừm, hay nha.

Ôi, cũng, gọi là, chắc cũng là phải có một cái sự dàn dựng gì đó, đúng hông bạn? Bạn có nghĩ như thế hông?
Ừm. Ờ, mình nghĩ là có người dàn dựng nha, tại vì đang đi như này mình hông biết ai mà tự nhiên, giống như là, ngáng chân mình cho mình ngã một cái vậy đó, ngã chúi về trước, thì cái túi áo nó cũng sẽ tự nhiên nó thòng xuống theo á bạn, kiểu, nó xuống theo vầy nè. Xong cái đầu mình cũng hông có để ý nữa, tại vì bình thường cái túi áo mà nó sát vào người mình thì mình cảm nhận được, còn khi mình ngã thì mình đâu cảm nhận gì đâu, chỉ khi mình đứng lên mình mới thấy: "Ờ, sao nhẹ hều à ta", đó, vậy đó.
Ừm. Ừm. Tức là chóng vánh luôn hả bạn? Tức là vừa ngã xong đứng lên là nó mất tiêu luôn?
Ừm.

Ừm. Ủa, bạn ơi bạn, mà m mình rất là tò mò, cái cái tự nhiên là cái lúc đó cái phản xạ tự nhiên hả bạn? Tại vì, ờ, nó họ làm rất là tinh vi á, mà tự nhiên phản xạ tự nhiên là bạn cứ nắm c cái cái vai của bạn phía trước như vậy á hả? Tức là bạn tự nghi ngờ, hay một cái điều gì đó chạy ra trong đầu của bạn lúc đó?
Ừm, ừm. Ờ. Mình cũng hơi nghi ngờ một chút là bởi vì người này đeo ba lô, rồi trùm kín mít, rồi đội nón nữa, nói chung là ăn mặc kín mít luôn, hổng có giống như cái người mà đi lễ hội thì người ta phải ăn mặc đẹp, vui vẻ, thư giãn, đúng hông? Đó, thì bắt đầu mình thấy là, "Ủa, sao cái người này ngã phía trước mình nữa?" xong mình mình nắm lại liền, mình chụp lại cái vai người đó liền. Đó, xong rồi bạn biết cái khúc sau lấy lại điện thoại nha, mình cầm điện thoại trên tay nha, mà, kiểu, mình vẫn run mà mình ngồi bệt xuống luôn. Xong rồi mấy cái người tình nguyện viên trong lễ hội á, họ biết là có xảy ra một cái vụ mất trộm á, cái họ lại họ hỗ trợ mình, họ đưa mình vào một cái cái lều để mà mình ngồi mình uống nước á.
Ừm. Đúng rồi. Ôi, dễ thương quá ha, tức là mọi người cũng rất là tận tình và giúp đỡ bạn, đúng hông nè, rồi bao lâu thì bạn phục hồi lại?
Ừm.

Ừm, rồi á khi mà đi tới nơi đó thì mình cũng tìm hiểu kỹ coi nơi đó sao? Đó, nó có xảy ra nạn trộm cắp hay này kia gì nhiều hông? Rồi mình phải lưu ý xem xung quanh đó là có cái chỗ nào mà công an xã hay công an phường, hay là ủy ban hay gì đó, hoặc là cái ngào mà mình có thể là nhờ sự giúp đỡ khi mà có sự cố hay không? Thì mình thể tìm hiểu mấy cái đó nhe.
Ừm. Ờ, th đúng nha. Ừm, cái ý tưởng này rất là quan trọng và hợp lý, đúng hông? Tại vì nhiều khi đi du lịch mà cứ quên để ý là cái cái địa điểm, hoặc là cái trụ sở hoặc là cái cái a, các nơi mà, gọi là, các căn cứ mà để của những người mà có thể bảo vệ mình, đúng hông bạn? Thì cái đó thì tùy mình sẽ là bằng cách nào bạn rà soát hay là lên mạng tìm kiếm trước nè?
Ừm. Ừ. Đúng rồi. Ừm, trước tiên á là mình sẽ lên mạng mình tìm kiếm mình tra cứu ở trên Google Maps đó bạn, rồi sau đó nha, thì, ờ, mình có thể là mình tới nơi đó mình quan sát, hoặc là mình hỏi người dân địa phương, thì những cái cách đó cũng rất là dễ làm luôn.
Ồ.